50-50, OK, donc c'est vraiment, heu c'est vraiment, heu donc c'est quand même possible de réussir avec un mauvais professeur mais il va falloir être à fond, c'est ça?
Ouais. Oui. C'est ça, faut rattraper le beh, toute la m la méthodologie et cetera, que lui va pas du tout nous apporter. Toutes les réponses aux questions qu'il va pas nous donner. Faut faire nos recherches tous seuls, il faut comprendre seul aussi, du coup c'est plus compliqué. Alors que j'ai un j'ai un autre exemple. C'est que, hem, je suis en master maintenant
Ouais. Ouais. Ouais.
et du coup, heu, j'ai un nouveau professeur qui nous apprend l'informatique et le codage et ça c'est un truc que j'ai jamais fait de ma vie. Heu. exactement. On part de 0, c'est c'est complexe, c'est vraiment, heu, des chiffres 0 et 1, et des trucs, heu voilà.
OK. Donc c'est tu pars de 0 en gros? OK, waouh! <chuckles>
Pour, heu, pour, heu, une formation scientifique et très logique, très, heu, concret, l'informatique c'est horrible!
OK. OK donc c'est dé à l'opposé de ton de ton cursus, heu, classique, heu, que tu te s ouais et vas-y du coup, ce professeur, ta ton expérience?
Mais on a C'est ça. C'est ça. Et du coup ce professeur que j'ai en ce moment, il est incroyable. Déjà c'est un professeur qui s'inquiète beaucoup de savoir si on arrive à suivre le cours ou pas, si c'est pas trop compliqué pour nous. Heu, il nous pose vraiment des questions. Pas sur la le fond de du cours mais sur la forme. Il s'inquiète de savoir si on préfère, heu, ce format là ou un autre, ou s'il voudrait qu'on fasse ci ou ça et on échange beaucoup avec ce professeur là. L'informatique ça reste horrible pour moi et pour tous mes camarades, mais parce que ce professeur là il est adorable, on a vraiment envie en fait de réussir. Déjà pour nous mêmes, mais on a envie de lui faire plaisir aussi, parce qu'on voit qu'il est très investi.
Mmh mh. D'accord. Ouais. Ouais. OK. Ouais.